Iya, Mas heeh, sama sih. Jadi kan, ya kembali lagi yang yang tradisional itu ini ya, memang lebih, eee, bagus ya dan lebih disukai gitu, Kak, daripada yang baru sekarang. Ya tergantung generasi mungkin ya, kalau anak Gen Z sekarang, mungkin ya mereka dari apa sih, Wattpad gitu kan ya, audiobook gitu misalnya kan. Bahkan aku audiobook pun, juga kurang suka juga sih, Mas, gitu ya, kayak cuma dengar gitu ya. <chuckles> Kurang heeh. Kalau, Masnya, gimana?
Mhm mhm mhm mhm. Iya, tergantung generasi ya. Iya, heeh, mhm. Mhm. Oh. Kalau aku sih mhm. Kalau kalau aku sih, kalau mengenai audiobook Kak, eee, lumayan membantu sih, Kak, kalau menurutku. Bukan mengatasi cre heeh, bukan mengatasi stres sih, mungkin lebih ke, eee, biar cepat tidur.
Oh, iya, heeh. <chuckles> oh gitu. Iya iya iya.
Jadi jadi heeh, jadi kalau dengerin audiobook itu, eee, sebelum tidur itu kan biasa kalau kita ya, nggak tahu kalau, Kakak. Kalau aku itu sebelum tidur tuh walaupun udah ke dalam dalam keadaan ngantuk tuh, tapi kalau kit eee, aku ngejamin mata, pikiranku tuh masih ke mana-mana.
Mhm. Oh, iya juga sih ya, terus juga
Heeh, jadi kayak biasa sebutannya overthink kan.
Mhm, bisa sambil beraktivitas yang lain juga ya, Mas, ya. Misalnya sambil dengar audiobook nih ya, masih bisa beres-beres rumah ya. <laughs>
Mhm. Iya, heeh, biar Iya, he oh, iya, bener, heeh. Itu juga juga juga, s eee, bener sih, salah satu alasan misalnya kalau mau sambil dengerin, eee, cerit eee, dengerin ilmu baru misalnya kan, tapi enggak mau sambil baca, bisa sambil dengerin audiobook sih ya. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu alasan, Kakak, kenapa nggak begitu memilih audiobook tuh, itu kene kenapa ya, Kak, kalau boleh tahu?
<chuckles> Iya sih. Mhm. Iya iya. Iya sih, bener banget. Kenapa ya? Mungkin, eee, aku tuh kurang nyaman kalau misalnya seperti pakai headphone, atau headset yang wireless pun gitu ya. Nggak suka aja gitu ya, Mas, ya, di telinga gitu kan. Tapi, kalau misalnya dengar pakai speaker langsung, ya nggak mungkin ya, nanti semua orang di rumah ikutan dengar ya. <laughs>
Oh, mhm mhm mhm. Oh, iya, bener sih. <laughs> Bener sih, bener, heeh heeh, mmm.
Iya, jadi, eee, kurang nyaman aja gitu kan. Makanya sih, lebih milih untuk baca yang biasa aja gitu ya, dari buku gitu, dari kertas. Nah, tapi nih mhm, ngomong-ngomong soal hobi nih, Mas, eee, kira-kira menurut, Mas, nih, hobi yang selain yang se dilakukan sendirian ya, yang berkelompok gitu juga ngebantu nggak sih buat mengatasi stres? Misalnya kayak, ya, eee, main bola misalkan yang cowok ya, futsal gitu kan yang sesuatu yang dikerjakan berkelompok gitu. Apakah ngebantu gitu untuk ngurangin stres?
Heeh. Tapi juga, te mhm. Mhm. Mhm mhm mhm.

Hmm, iya iya iya.
Cum cuman kalau minusnya menurut me menurut aku kurangnya itu kalau kita sama teman, kita kadang suka, eee, keluar jalur, Kak. Kayak, kita udah batasi nih misalnya olahraganya, misalnya mainnya cuma 1 jam. Tapi setelah setelah main kan pasti ada ngobrol-ngobrol gitu. Bisa bisa nanti ketrel eee apa, keteledoran jadi 2 jam, 3 jam nah itu ya, itu sih Kak mungkin menurutku. Minusnya, mhm.
Mhm. Iya iya. Iya iya, bener sih. Itu ya minusnya? Belum lagi nanti habis badminton, ngopi dulu yuk gitu kan? <laughs>
Iya bener itu itu sih, heeh. Kalau kita kan mau nolak sungkan kan, kan udah udah sambil ketemu gitu, heeh. Cuman kan kita juga ada kesibukan lain ada kesibukan lain. Jadi, eee, menurut aku sih, untuk aku sendiri iya, iya heeh.
Nah, iya. Iya. Bener bener. Kurang efisien ya kalau misalnya iya kalau misalnya olahraga atau misalnya hobi-hobi yang dikerjakan berkelompok. Misalnya target keluar rumah nih kita cuma ada waktu luang 3 jam gitu kan ya, tapi nih udah selesai olahraga temen ngajakin ngobrol, terus ngajakin nongkrong ke kafe yang lain gitu kan. Nah, itu kan makan waktu lebih 3 jam dan akhirnya, eee, urusan kita yang lain, kerjaan yang lain jadi molor jadinya kan. Nah mhm, iya sama sih aku juga pribadi lebih suka yang, eee, individu gitu kan ya. Tapi bukan nggak berinteraksi juga gitu ya, mungkin heeh, iya mungkin kalau misalnya
Bersama itu ya, heeh. Mhm mhm mhm. Iya bener bener, heeh. Mhm mhm. Bener bener bener, heeh. Bener sih, Kak. Kalau aku sih mhm? Bener bener, heeh. Cuman kecuali lagi free bener ya, kalau memang lagi kosong bener gitu.
Hmm. Iya, nah itu dia misalnya memang di akhir pekan ya atau memang udah janjian nih gitu kan sama temen-temen kan, nah nanti di hari Sabtu kita nongkrong ya di sini ya, nah itu jelas. Tapi kalau misalnya aktivitas yang kayak dicampur habis itu nyambung-nyambung, habis olahraga nongkrong di kafe, habis nongkrong di kafe nanti main lagi nongkrong di taman kota atau apa. Nah, itu aku nggak suka sih ya no eee, apa sih hobi yang nyambung nyambung nyambung gitu, karena kan ada ya, Mas, ya, orang ya yang habis dari sini, ke sini yuk, habis ini, ini yuk gitu. <chuckles>
Mhm mhm mhm mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Iya iya, heeh, banyak sih, Kak, heeh. Dan itu juga juga lumayan menguras energi juga sih. Habis istira habis olahraga kan kita aktivitas fisik, terus lanjut lanjut, eee, ngobrol gitu kan. Kan lumayan ngu lumayan, eee, ngabisin energi juga sih.
Iya kan, ya? Mhm. Betul. Iya iya. Iya, bener ya. Ada tuh temen aku mungkin dia mungkin memang karakter orangnya yang, eee, full energi ya, penuh gitu kan energinya. Terus dia juga mungkin, eee, ekstrovert gitu kan ya. Jadi kan nggak habis-habis ya baterainya kan. <chuckles> Habis olahraga ngajakin nongkrong, habis nongkrong eh belanja yuk ke mall yuk lihat-lihat gitu. Terus nanti, eh ada film bagus nih nonton yuk gitu kan, wah ini seharian. <laughs>
Mhm. Iya iya, heeh heeh. Cu Mhm mhm mhm. Mhm, cuman kan gak mhm. <laughs> Waduh, mhm mhm, seharian jadinya kan.